بصراحة، هُم بيحسّسوني ب بمسؤولية، ب بيحسّسوا بالتقدير بالمسؤولية اللي أنا باعملها، آآ و وبيدعموني، و وساعات مثلًا ماما كمان بتقعد تقول لي كلام حلو، لمّا بتلاقي في حاجات معيّنة اتعملِت بشكل كويس، أو بتقعد تدعي لي، ده بيفرّحني بصراحة. ممكن يكون دي الحاجة الحافز اللي بيخلّيني آآ مبسوطة على مدار اليوم، وحاسّة فعلًا إن أنا عملت حاجة، بس الأيام اللي ما بيبقاش فيها كده، باحس اللي هي ملل بقى كده وخلاص.
إمم. آه، فعلًا، آه، يعني طبعًا تق التقدير بيبقى موضوع مهم جدًا، وجانب مهم جدًا في الموضوع، عشان تقدري تستمري معنويًا، ويبقى في دعم معنويًا، فطبعًا آه، لمّا لمّا والتقدير بيغيب شوية، آآ الموضوع ب ب بتحسي بزهق أو زعَل أو مثلًا بتحسي إن أنت مش طب إيه رأيِك مثلًا لمّا التقدير يغيب مثلًا، أنتِ اللي تجيبيه؟ يعني إيه، مثلًا خلّصتِ النهارده شُغل، وم ودنيا، كان عندِك شُغل كتير وبتاع، وخلّصتِ ال المواعين، و وعملتِ كُلّ حاجة في البيت. تروحي مثلًا: "يا ماما قولي لنا إيه رأيِك في بنتِك، يعني شوفي أنا عملت كذا، وكذا، وكذا، إيه رأيِك؟" ساعتها بقى هتسمعي التقدير، اللي هو آه، فاهماني، آآ يبقى أنتِ حليتِ نقطة التقدير دي هتبقى موجودة، ونفسيًا هتبقي مبسوطة أكتر، إيه رأيِك؟
إمم. إمم. أيوه. إمم. معاك حق، فعلًا، يعني فكرة كويسة. صدّق أنا ما طلبتش الاهتمام ده قبل كده، كنت باستنى إن هُم اللي يقولوا، أو ياخدوا بالهم، فالطبيعي إكمنّي دايمًا باعمل، ف فمثلًا بياخدوا بالهم لو عملت حاجة مختلفة، لو لو زودت شوية في اليوم في حاجات أنا باعملها أو كده. إنما أنا فعلًا ممكن لو سألت ماما يعني آآ تقول لي مثلًا آآ شك إ يعني آآ حلو أو تسلم إيدِك أو أي حاجة فعلًا ممكن تحسّسني إن أنا فعلًا يعني بحافز، فده يخلّيني فعلًا مبسوطة. فعلًا فكرة كويسة أوي.
امم. أيوه. بالفعل. وعشان برضه تعرفي قيمة كُلّ حاجة أنتِ بتعمليها، آآ جرّبي كده مثلًا وأنتِ أكيد ده حصل، جرّبي مثلًا يوم واحد بس كده ما تعمليش فيه الأنشطة بتاعتِك دي، أو المهام اللي بتبقى عندِك يوميًا، شوفي البيت هيبقى عامل إزاي؟ أكيد أنتِ عارفة البيت هيبقى عامل إزاي. فساعتها هتعرفي أ قد إيه إن أنتِ دورِك مهم، وقد إيه أنتِ بتعملي حاجة، وقد إيه أ عيلتِك معتمدين عليكِ، وقد إيه أنتِ بتقدّمي لهم قيمة، وإن أنتِ دورِك مهم جدًا، ومحوري، في حياة عيلتِك، فاهماني، فخلّي دايمًا ده قدّام عينيكي، كُلّ ما تحسي بالملل، كُلّ ما تحسي بالRoutine إن أنتِ مش قادرة تعملي حاجة، استلهمي من الحاجات دي كُلّها. وأكيد الكلام ده هيفرِق معاكِ.
إمم. معاك حق. فعلًا، معاك حق. إمم. فعلًا والله، معاك حق. أنا بجد، بجد باشكرك جدًا. كلامك فَرَق معايا فعلًا، وحاسّة إن أنا يعني باصّة للموضوع بزاوية تانية، زاوية بسطاني، ومخلّياني فعلًا حاسّة بقيمة اللي أنا باعمله، و فبجد، بجد شكرًا ليك، يعني حابة أشكرك إن أنت سمعتني، وتفهمتني، وكمان نصحتني، وخلّيتني آخد بالي من الحاجات اللي أنا مش واخدة بالي منها.
لا شكر على واجب، وأنا هنا عشان أساعدِك دايمًا في أي وقت.

هو طبعًا آه، هو التجديد مطلوب، يعني عندِك حق برضه في المَلَل الت آآ التجديد المطلوب، وتأدية نَفْس الحاجة لفترات طويلة يوميًا بنَفْس الطريقة حتّى لو مهمّة، فلازم الموضوع يحسِّسك فعلًا بالمَلَل وتحس إن أنتِ فعلًا مش مش قادرة تستمرّي فيه أو مش حاسّة بق بالقيمة اللي اللي بتاخديها مقابل آآ، تحمُّلِك قص المَلَل ده كُلّه. بس يعني بتقعُدي في الموضوع ده مثلًا كام ساعة يوميًا ب بتعملي الن النقطة دي؟
يعني مثلًا ممكن مثلًا أ 7، 8 ساعات أو أكتر، ساعات أقل، بس حاجات بسيطة، فباحس فعلًا الموضوع روتين واخد من يومي. يعني مثلًا كنت باقعُد أقول إن أنا ممكن أتعلِّم لغة من على التليفون وكده بَدَل ما أنا باعمل كده وخلاص، بس بالاقي إنّه هو لأ، آآ، ما خدتش خطوة زي دي ومش عارفة آخُدها إزاي، أنا بس اللي هو باضيّع وقت كده وخلاص.
إمم. آه.

فهمتِك فهِمت، حاسة إن أنتِ الوقت بيضيع مِنك ومش بتستفيدي منه آآ فطبيعي ي توصلي للنتيجة دى بس قولي لي هو أنتِ بتحسّي بِمللّ بس والّا إرهاق كمان مع الموضوع يعني ملل وإرهاق، والّا ملل بس والّا بتحسّى بأيه؟
و و و امم. ما هو أنا مش مش دايمًا إن ن يعني مش التليفون بس اللي أنا باعمله إن أنا بيبقى يعني من ضمن الحاجات اللي أنا باعملها في اليوم، آآ في حاجات برضه باحس إنها مُملة أوي بالنسبه لي زي إن أنا دايمًا، دايمًا، باروّق مثلًا البيت وبانضفه و وباغسل المواعين. باحس إن الموضوع ده روتين مُمل أوي بالنسبه لي وإن أنا يعني، مش مستفيدة منه بحاجة. آه، النضافة كويسة، و وإن أنا فعلًا أعمل حاجات في بيتي حاجة كويسة. بس باحسّ الموضوع متكرر بشكل كده كأنى فى دايرة مقفولة، مش عارفة آخد وقت لنفسي، مش عارفة أحسّ إن أنا مبسوطة، مش عارفة أحس إن أنا باعمل حاجة فعلًا كويسة آآ اللي هو أنا ما بالحقش أرتاح أصلًا والموضوع مش راحة جسدية بس، راحة نفسية اللي هو أحسّ إن أنا مبسوطة قد إيه، قد إيه وصلت لحاجة كويسة، مش عارفة ف ن فبعدين بقى م باحسّ إن دي على مدار اليوم أو على آخر اليوم يعني أجهدتني، مع فكرة إن أنا ماسكة التليفون، فباحس اليوم كلّه بالنسبة لي مُمل ومُرهِق أوي.
امم. آه. امم. فهمتِك فهِمت يعني الروتين اليومي في البيت وال والعناية برضه ب بنضافة البيت وال والمواعين والحاجات دي كلّها آآ لازم طبعًا يعني تحسّي إن كل يوم دي حاجات واجبات عليكِ ولازم تعمليها، فبالتالي بتحسّي إن الموضوع بيبقى فعلًا تقيل عليكِ مع طبعًا ممتد لسنين كتير بتعملي كده. وما فيش وقت لنفسِك بس يعني خلّيكِ برضه فاهمة إن إن أنتِ يبقى يعني ال يعني الحاجات دي بتبقى مهمة جدًا. طبعًا بر برغم إن هي بتبقى حاجة مُملّة مثلًا، و و روتين كامل بس يعني مشاركتِك في البيت بتبقى لازم تبقى موجودة ولازم برضه عشان اللى حواليكِ برضه يحسّوا إن أنتِ فعلًا م مش شخص مهم يُعتمد عليه ع عنده مسؤولية عنده أحساس بال بالمسؤولية فهي كل حاجة ليها ضريبة فاهماني. بس يعني آآ يعني يعني ما تخليش بس بقى الموضوع ده يأثّر عليكِ بالطريقة اللي هو أنتِ تأجلي الحاجات دي وتحسّي إنِك تعمليها بالغصب لأ، يعني عايزِك تبصي لها بطريقة تانية بتفكير تاني اللي هو أنا، الحاجات الحاجات دي بتبقى ب اعملها بِحُب عشان خاطر اهلى عشان خاطر اخواتي عشان خاطر ما ما أتعِبش أهلي عشان ما ما يعني الموضوع ما يبقاش ضاغط عليه و بس يعني آآ هل يعني آآ أنتِ شايفة إن الموضوع ده خلاص ما بقاش يضيف حاجة لحياتِك.

لأ، أنا حاسة إن هو مش بيضيف حاجة، مش عارفة أبُصّ له بزاوية إن هو بيضيف، أنا بس باحس إن الموضوع في دايرة كده ما ب مش مبسوطة بيها وخلاص، باصحى، آآ، باروّق، باغسل مواعين، بامسك تليفون، آآ، ال يعني كُلّ المهام اللي أنا باعملها في اليوم عمومًا باحس إنها روتينية أوي بالنسبة لي، ومش الحاجة اللي أنا عايزاها. أو ممكن ممكن يكون فعلًا فيها حاجة ممكن أعملها تكون باسطاني، بس أنا مش عارفة أوصل لها يعني، مش عارفة أعمل إيه، آآ، يخليني فعلًا مبسوطة. مش عارفة.
امم. فهمتِك، فهمت. يعني أنتِ مش حاسة إن هي في حاجة جديدة، آآ حاسة إن هو، هو نفس كُلّ حاجة كُلّ يوم، فبالتالي لازم تحسي فعلًا اللي أنتِ حاساه ده، طيب يعني، هل ساعتها بتقعدي تفكري مثلًا إن أنتِ بتعملي للموضوع ده يعني تقعدي تفكري إن أنتِ زهقانة، وإن أنتِ عايزة تخلّصي بسرعة، عايزة ت مش عايزة تعملي الموضوع، يعني إيه الأفكار اللي بتبقى موجودة في دماغِك ساعتها وأنتِ بتأدّي أي مهمة من المهمات اللي قُلتِ لي عليها؟
باحس إن أنا إن هو واجب لازم أعمله وخلاص، بس من جوايا مش مبسوطة، ملّانة، آآ، طول ما أنا باعمل حاجة عايزة أخلّصها وخلاص، آآ، اللي هو عايزة آآ، خلّصي بقى وخلّي اليوم يخلص، ولمّا أحس بقى إن اليوم أو النهار خلص عمومًا، وأنا حاسة بالملل ده، بابقى بقى خلاص عايزة إن أنا أشحن طاقة من جديد، فأعمل إيه؟ بابقى مستنية شوية الليل يعدّوا علشان أنام وأصحى، آآ، يمكن يكون فيه حاجة جديدة في بُكرة.
امم. آه. امم، امم، م فهمتِك آه يعني الموضوع فعلًا بيبقى م متضايق، الموضوع بيضايق جدًا فعلًا، والموضوع فعلًا بيأثّر على الحالة المزاجية طبعًا، ومجرّد خلاص تلاقي اليوم خلِص خلاص طَب أنا هاعمل إيه أنا خلاص اليوم ضاع في الحاجات ال في الغسيل مثلًا وفي البيت، وفي غسيل المواعين والحاجات دي كلّها، فطبعًا بتلاقي نفسِك خ يعني كمان تعبانة، طَب لمّا بتخلّصي بقى خالص، يعني لمّا تخلصي الحاجات دي، وما بيبقاش وراكِ حاجة، هل بتحسي بقى ب يعني ب ب بارتياح إن أنتِ أرتحتِ من الموضوع خلاص النهارده؟ والَّا ب بتحسي بقى بزَهَق؟ يعني أنتِ مش عارفة هتعملي إيه بقى في الوقت القليّل مثلًا لو فيه وقت قليّل أو وقت كتير مثلًا فاضي.
بُصّ، هو هو أنا ممكن أكون لو الدنيا يعني يعني عاملة أوي من من حواليّا مش نضيفة أكتر حاجة، وإن أنا نضّفت وكده ممكن ده يحسسني فعلًا راحة من باب ال من باب ال النضافة، ده فعلًا بيحسِّسني إن أنا مرتاحة، بس لو لو لو الد لو الدنيا كانت عادية وأنا باعمل الموضوع كroutine، وده بيبقى معظم الأيام، ده ب ب بيخليني متضايقة إن أنا يعني ب في وقت في وقت لسه مثلًا، آآ، فاضي وأنا خلاص ملّانة ومش عارفة أعمل إيه، ومخلّيني حاسة بملل، ومخليني حاسة إن إن ما فيش قيمة في أيامي، ما فيش فايدة، ده يعني بيضايقني أوي.
امم. آه. تمام. فهمت، آه يعني، طيب هل أهلِك في البيت حواليكِ، يعني بتحسي بالتقدير منهم، إن أنتِ شايلة المسؤولية في الموضوع ده والَّا مش بيحسّسوكِ بتقدير في النقطة دي بالذات؟